Mhm.
Ja. Mhm.
Ja. Ja, ich finde auch so 'n hybrides Mobe Modell ganz gut, dass man so 'ne Mischung aus Homeoffice und Bürozeit, zum Beispiel 3 Tage Homeoffice, 2 Tage Büro dass man da und dass man dann halt klare Regeln hat, ne, Arbeitszeiten, Pause, digitale Kommunikation, alles braucht halt auch bisschen Struktur und dann halt auch Unterstützung durch den Arbeitgeber, ja, Sachen Technik und so, ja. Auf jeden Fall gutes Gespräch. Ich danke dir. Tschüss.
Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, ich dir auch. Tschü